Guarda, oggi vorrei parlare con te di un tema importante, no, e sicuramente tutte le persone, a un certo punto della vita, ti pongono questa domanda, ehm, appunto, la domanda che ti faccio è: tu come scegli se avere figli, o no?
Mh-mh. Beh, ehm, allora, innanzitutto, voglio dirti che io non non ho figli, quindi non ho esperienza, diciamo, già comprovata. Però, posso dirti quello che che vedo e che penso, diciamo, da da fuori, essendo comunque una una ragazza molto giovane- io non ho neanche 25 anni- e, ehm, sono sposata, ehm, sicuramente con mio marito c'è, uhm, in programma, di avere dei figli, però, ci sono tante considerazioni, secondo me, da fare. Ehm, ho visto situazioni, ehm, di persone che hanno pensato che, magari, i figli avrebbero, mhmm, diciamo così, fatto del bene alla coppia, quando poi, ehm, non è assolutamente così, anzi, e, ehm, come ti dise dicevo ci sono delle considerazioni da fare: economiche, ehm, prima di tutto, di possibilità proprio economica, anche, magari, di lavoro emotivo, che c'è bisogno di fare, prima di avere dei figli.
Mh-mh. Chiaro. Ah, o Sì. Erto. Non è stato così, mh. Sicuramente. Dei figli, certo. Infatti, ecco, mi sembri, comunque, per la tua età, una persona matura, appunto, che, ah ehm, si è si è già sposate, giustamente, ha anche, ehm, in programma, magari di, ehm, appunto, di di avere dei figli, però mi pare di capire, con la dovuta, diciamo, cautela, no, le le dovute, ehm, sicurezze, no, perché, effettivamente, anche al giorno d'oggi, con i prezzi che ci sono, non è, ehm, semplice poi portare avanti ehm, insomma, per crescere dei bambini.
Ti ingrazio. Mh-mh. Assolutamente. Assolutamente sì. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, hai hai totalmente ragione e non è non è semplice; ehm, secondo me, più si va avanti, più ci sono tante tante domande da farsi. Ehm, mhmm, come come dicevi anche tu, e hai capito benissimo, cioè, io e mio marito, ehm, non è che, ehm, non vogliamo, in questo momento; è che ci rendiamo conto di non essere pronti, e quindi, c'è bisogno di aspettare, di lavorare su alcune cose, prima di poter, ehm, portare delle piccole creature al mondo, ecco.
Mh. Okay. Certo, certo. E, mhmm, diciamo, tuo marito da quanti anni, insomma, lo conosci? È da è da molto tempo che, ehm, trascorrerete del tempo insieme oppure
Allora, noi siamo, ehm, sposati da 2 anni, ci conosciamo da, ehm, quasi 6 anni, e mhmm, che, ehm, per alcuni può essere tanto tempo, per alcuni no, però, ehm, per noi è stato, ehm
Okay.
Ti spiego: noi abbiamo cominciato a convivere, ehm, il primo giorno in cui ci siamo visti di persona, per la prima volta, perché abbiamo parlato per 8 mesi a distanza, e mi rendo conto che questa è una cosa che non succede spesso.
Mh-mh. Ah. Wow! <chuckles>
Poi, abbiamo fatto lockdown insieme, quindi, siamo stati per mesi in una stanza, praticamente, piccolissima, ehm, appunto, a conoscerci, a passare ogni giorno insieme, e ehm, e e quindi, i i nostri, ehm, pochi tra virgolette, "pochi" anni, magari, di relazione sono, in realtà, comparabili a una relazione molto più lunga, proprio perché abbiamo passato così tanto tempo a stretto contatto.
Sì? Okay. Immagino. Mh, sì, sì, certo, dev'essere stata una situazione particolare, forse, magari, a tratti, anche impegnativa. Come come l'hai come la vedi, questa situazione che avete affrontato, diciamo?
Mh-mh. Allora, ehm, impegnativa s sicuramente sì, però, ti dico anche la sincera verità: noi non l'abbiamo vissuta così, perché comunque, ehm, cioè, ci siamo conosciuti che avevamo 18 e 19 anni, ci siamo trasferiti in un nuovo paese, entrambi, per l'università, ehm, quindi, per noi, è stato proprio un modo di di conoscersi, di esplorare il posto in cui eravamo. Sicuramente è stato più difficile adattarsi a un paese nuov ea una cultura tutta nuova, piuttosto che, ehm, lo stare insieme, perché noi, poi, siamo stati fortunati in una maniera assurda, cioè, ci siamo trovati bene sin dall'inizio e mhmm, e anzi, il nostro rapporto poi negli anni è migliorato, nonostante, appunto, ne sia passato di tempo, quindi, sì, però, ovviamente, difficoltà ci sono state.
Okay. Mh, giusto. Chiaro. Eh, sì. Chiaro. Ecco Immagino, infatti, visto il vostro, diciamo, background sentimentale, se così si può dire, ehm, cos'è che, poi, vi ha vi ha portato, magari, ehm, nel corso del tempo a ehm, a prendere in considerazione, appunto, l'ipotesi: "avere figli, o meno"? Magari, sei stata tu la prima, è stato lui il primo, o è una cosa che avete portato, diciamo, spontaneamente, pian, piano, nel corso del tem
Mh-mh. Dunque, ti dico, ehm, perché ne abbiamo di questa cosa ne abbiamo parlato a lungo: entrambe, prima, non credevamo avremmo mai avuto figli, non perché non li volessimo, ma perchè eravamo convinti che non avremmo mai trovato la persona giusta, per cui quando ci siamo mhmm, ci siamo conosciuti, e abbiamo cominciato a vivere insieme, già avevamo capito, no, che che non sarebbe stata una relazione da poco e che quindi avremmo voluto, no, sposarci, e mettere su famiglia. E poi, negli anni, ehm, si è parlato di quando ci piacerebbe sposarci- che abbiamo poi, appunto, fatto- quando ci piacerebbe avere dei figli e sicuramente, ci sono un po' di step da seguire, prima di di poterlo fare, ecco. Su questo però, l'abbiamo capito dopo averne parlato a lungo.
Ah. Mh. Eh. Assolutamente. Beh, sì, ehm, tu parli di step, giustamente, però, è anche vero che non c'è proprio un manuale, no, per per fare queste cose, quindi è un viene un po' con con l'esperienza, anche motivo per cui, magari, è stata ehm, un argomento, mhmm, per cui avete parlato a lungo, no?
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Certo, certo, sì, sì, perché comunque, come dici, ehm, gli step non sono uguali nella vita di tutti. Nel nostro caso, per esempio, appunto, abbiamo deciso gli step che che vogliamo mhmm, di cui ci vogliamo preoccupare, prima di avere figli, sono: sicuramente, avere una stabilità economica, che in questo momento, appunto, non abbiamo, ehm, nel nostro caso riuscire a viaggiare di più, noi amiamo viaggiare e amiamo andare molto all'avventura, ehm, cosa che vorremmo fare anche con i nostri figli, ma, almeno per i primi anni, sarebbe sarebbe impossibile. E quindi
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Sì o, comunque, difficile.
Esatto. Cioè, vogliamo non impossibile, esatto, difficile, perdonami. Vogliamo goderci la nostra gioventù, appunto, viaggiando e ehm, però, non vogliamo neanche aspettare troppo, ehm, perché vogliamo comunque avere, sai, la prestanza fisica de i 25, 30 anni per poter, ehm, n insomma, divertirci e e fare quel che vogliamo con i nostri figli, e poi, almeno da parte mia, ci sono tante cose su cui voglio lavorare, proprio sulla mia personalità e il mio modo di vedermi, o magari su alcuni "traumi", tra virgolette, o cose che assolutamente non voglio che i miei figli prendano da me. E, quindi, magari, fare della terapia o, comunque, un lavoro su me stessa importante.
Mh-mh. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Oka Mi sembra mi sembra giusto, corretto nei tuoi stessi confronti, ma anche, poi, nei confronti di, ehm, chi nascerà giustamente. Ma, ehm, volevo chiederti: dato che tu hai menzionato il fatto che, ehm, magari, e entrambi, ehm, avete avuto difficoltà nel trovare la persona giusta e poi vi siete incontrati, no, e quindi, magari, prima non pensavate di aver figli, e dopo, sì, co mhmm, riesci un un po' a descrivere, ehm, co com'è stato, se prima c'era imbarazzo a parlarne, magari, se è stato un po' difficile, all'inizio?
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Ma, mhmm, ti dico la verità: in realtà no, cioè, la relazione, in generale, con con mio marito è sempre stata molto, molto naturale, non c'è mai stato imbarazzo nel nel parlare di nulla. Siamo sempre stati molto, molto sinceri, ma proprio fin dall'inizio e, mhmm, quindi non ricordo di di particolare imbarazzo; ma, tuttora, ci capita di parlare banalmente, lui è è nato in America e io sono nato e cresciuto in America, io sono nata e cresciuta in Italia, adesso siamo in un terzo paese, con una terza lingua, si parla di che lingua utilizzeremo a casa, però, sono, appunto, cose di cui è necessario parlare prima di avere dei figli e mhmm, però, che non sono venute tutte, subito, ecco.
Mh-mh. Bene. Ah-ah. Certo. Ho capito. Quindi, insomma, diciamo che, ehm, appunto, sono ehm, è una cosa graduale, no, che viene che r che non bisogna forzare, diciamo, quindi, lasciare che scorra in maniera anche un po' naturale, se vogliamo, senza senza spingere troppo, ecco, perché magari
Mh-mh. Ma se
Dimmi, dimmi.
Guarda, secondo me, dipende molto dalla coppia. Poi, ci sono anche coppie che hanno, magari, dei figli e non l'avevano programmato e quello, quindi, è proprio tutto un altro tipo di di lavoro, insomma, da fare, però, se come noi, ehm, si parla di pianificare, di avere proprio, u una sorta di idea, ehm, di di come, quando, vogliamo che avvenga, sicuramente c'è bisogno di avere delle conversazioni, sì.
Okay. Mh-mh. Sì. Discorso. Mh-mh. Certo. E e, secondo te, invece, appunto, nel caso in cui non non si è d'accordo, no, metti che, ehm, tu e tuo marito non mhmm, aveste avuto, diciamo, delle idee un po' differenti, magari lui non voleva, tu volevi, o viceversa. Ecco, in quel caso, come pensi che, ehm, si sarebbe potuto agire o interagire fra di voi?
Mh-mh. Mh-mh. Ma ti ti dico la sincera verità: non ne ho idea. Ehm, è vero anche che, secondo me, queste sono conversazioni che, ehm, si devono avere, non ti dico subito, cioè appena conosci una persona, però, quando capisci che, da parte di entrambi, c'è l'intenzione di far durare una relazione, no, per ehm, per sempre, eh, queste conversazioni sono necessarie e e noi, appunto, l'abbiamo l'abbiamo avuta mhmm, l'abbiamo avuta in quel momento. Non non saprei dirti cosa avremmo fatto, come ci saremmo mossi in quel caso perché, non non riesco neanche a immaginare la situazione a credo sia una situazione molto difficile, non ti saprei dire cosa farei, né tantomeno riuscirei a dare un consiglio.
Mh. Mh-mh. Mh-mh. Chiaro. Mh-mh.
Ehm
Ho capito. Beh, pe si apprezza sempre l'onestà e la sincerità, no, in questo caso. E, mhmm
Certo. Quello sicuramente, sì, sì.
Assolutamente. Ma poi, ecco, pensi, appunto, a proposito di, ehm, sincerità che, ehm, questo abbia anche, ehm, portato, comunque a ehm, a capirvi l'un l'altro, o e comunque, in una relazione, pensi che, ehm, sia qualcosa di necessario, suppongo, no, quindi, rhm, essere sinceri, sin da subito.
Ma assolutamente sì. Secondo me, ehm, rispetto, sincerità e comunicazione sono il pilastro di ogni, ehm, relazione duratura o che voglia esserlo. Cioè, io ma anche nelle cose semplici, eh, qualsiasi cosa mi succede, la prima persona a cui lo dico è mio marito. Cioè, mio marito è mio marito, è mio confidente, è mio migliore amico, ehm, lo lo rispetto, lo lo ammiro
Mh-mh. Duratura. Mh. Okay. Mh-mh. Lo ammiri.
e e se non fosse così, credo che ci sarebbe un un gran problema. Cioè, mhmm, per me è assolutamente necessario, come dici, comunicare e parlare ma di tutto, eh, anche delle cose che, poi, fanno male, di cui non si vuole parlare, però, sono proprio quelle le conversazioni che bisogna avere quando si si pianifica una vita insieme.
Certo. Mh-mh. Eh, sì, perché magari sono anche quelle che poi, ehm, vi faranno crescere o comunque vi vi aiuteranno poi a trovare anche, eventuali compromessi, no, eh, perché comunque, forse, anche in una relazione, ehm, bisogna anche trovare, ehm, dei compromessi, no, ehm, che perché non si può essere sempre d'accordo.
Mh-mh. Ma sì. Ma sì, assolutamente, io e mio marito siamo cresciuti tanto, proprio grazie alle conversazioni più difficili, perché sono tutti bravi a ad avere conversazioni, no, ehm, semplici, cosa mangiamo a cena, dove andiamo in vacanza, però, poi, sono le conversazioni difficili quelle che ti fanno crescere, ti fanno maturare, ti fanno capire come comunicare in modo effettivo con con il partner. Se non si hanno quelle, cioè, la vedo la vedo dura, ecco.
Mh-mh. Mh-mh. Sì, giusto. Okay. Ultima domanda: avresti un consiglio, magari pratico, per chi è indeciso se avere figli o meno?
Pratico, fare una lista di o pro o contro
Mh-mh.
o, sempre, parlarne con il partner e cercare di, ehm, vedere i punti di vista dell'altro, ovviamente, senza il giudizio, ed essere sinceri, perché avere dei figli non è una cosa che va presa alla leggera, in alcun modo.
Giusto. Assolutamente. Ehm, guarda, io ti ringrazio tanto, perché hai dato un sacco di spunti utili su un tema che, sicuramente, non è, ehm, né semplice, né tanto facile, ecco, quindi grazie.
Mh-mh. Ti ringrazio io, è stato un piacere e grazie per le domande interessantissime.